Nah itu adalah impian aku sejak kecil ya Kak, dan untuk jadi dosen tentunya kita perlu mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dong ya Kak. Gak bisa hanya S1 aja. Nah terus aku mikir lagi usiaku juga semakin tahun kan semakin bertambah gak mungkin dong aku tunda-tunda terus. Nah aku sudah hitung-hitung nih memang idealnya itu 2 tahun atau 3 tahun lagi kalau memang ada rencana jadi dosen aku sudah harus menyelesaikan e pendidikan S2. Jadi ya mau gak mau aku harus punya motivasi yang kuat dan mimpi itu, mimpi adalah motivasi yang paling kuat ya menurut aku Kak. Mhm.
Mmm. Wah iya, ya karena kalau misal dari ini kan bilangnya mimpi itu kan adalah kunci ya. Kunci untuk buka pintu kemanapun yang kita mau kan. Nah sebenernya gak masalah sih kamu punya apa, eee, impian kayak gitu ya itu keren banget sih kamu pengen jadi dosen kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku penasaran tuh saat misalnya ada titik terendah atau mungkin kamu sedang capek banget kayak gitu kan apakah dengan pemikiran, "Saya pengen jadi dosen, saya harus belajar dulu nih tahap-tahapnya seperti ini," apakah itu pembantu untuk ada, mungkin percikan semangat yang baru kah gitu kan mungkin? Ada kan momen-momen kamu pas lagi down-down-nya banget, lagi pada lesu-lesunya banget.
Iya. Betul Kak. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Iya betul. Mhm, itu menurut
Apakah mimpi itu langsung jadi percikan, "Oke harus semangat lagi." Gitu kan?
Oh.

Pas di 6 bulan pertama itu tiba-tiba aku mulai dapat pekerjaan tambahan di luar jam tersebut Kak, kayak di jam 5:00 sore, di jam 4:00 sore. Waktu itu aku seneng-seneng aja ya, Kak, ya, karena kan itu pekerjaan pertamaku ya, dan semakin banyak pekerjaannya tentunya semakin banyak penghasilannya, gitu kan ya. Nah
Nah. Nah, itu dia nih, pertanyaannya nih, kalo misalnya kerjaannya nambah sebenernya penghasilannya nambah juga atau tetep di situ aja?
Mhm. Nah, kebetulan kalau dalam kasus aku, penghasilannya itu bertambah, Kak, jadi
Wah, itu bagus dong sebenernya.
Iya bener, bagus banget. Cuman ya itu tadi, semakin, eee, lama aku bekerja, semakin banyak pekerjaannya. Dan sekarang rutinitas aku itu setiap mau bekerja dimulainya jam 10:00 pagi, kalau Sabtu Minggu itu dimulainya lebih pagi lagi, mulai dari jam 8:00 pagi. Jadi
Oke, berarti sekarang start-nya lebih maju ya, tadi kan jam 6:00 sore ya.
Mhm, betul sekali, majunya juga maju banget.
Sekarang jadinya jam 10:00 pagi ya.
Iya, Kak, betul.
Terus terus apa yang bikin kamu jadi, apa, tetep semangat atau gimana jadinya?
Nah, aku kan setiap hari bangun pagi, buka laptop, tapi isi kepalaku tuh seperti kosong gitu ya, aku sudah lelah sekali dengan rutinitas ini, sudah tidak ada semangat, terus sewaktu-waktu aku itu, eee, buka sosial media, Kak.
Oke, siapa yang kamu cari?
Nah, di situ aku sebenernya, eee, cuman lihat-lihat postingan temanku aja, mereka upload foto. Nah, terus salah satu temanku ini keterima sekolah di luar negeri, eh, dia lanjut sekolah tuh dari S1 ke S2 dan dia itu keterima beasiswa ceritanya. Nah
Wow. Oke.
momen itulah seperti menurut aku seperti hati aku tuh terketuk gitu ya, ini juga mimpi aku selama ini, aku ingin sekali lanjut S2 ke luar negeri gitu ya. Selama, eee, 2 tahun ini aku sudah menghabiskan waktu tanpa belajar gitu, Kak, ceritanya, dan aku ngerasa ada rasa iri juga sih ya ngelihat temanku itu yang sudah, eee, bisa meraih impiannya, "Kok aku tidak bisa ya seperti dia?" Dan aku mulai kepikiran, iya, padahal itu juga mimpi aku gitu. Jadi oh, mhm.
Mmm, oke. <clears throat> Oh. <laughs> Lah, kalau sekarang kamu juga maksudnya apakah kamu udah, eee, apa, berpikir untuk mau apply kah? Mau daftar untuk tambahan kuliah seperti itu? Entah di dalam atau di luar negerikah?
Nah.